Allora parlando di un argomento che, uhm, ad oggi è molto attuale, molto, uhm, delicato, ehm, volevo chiederti c'è un modo in cui, uhm, sostieni, uhm, la salute mentale dei ragazzi, degli adolescenti insomma che sono in casa?
Si. Allora intanto, uhm, io a casa ho un ragazzo appena entrato nell'adolescenza
Mh-mh. Okay.
quindi è un tema, ehm, <sighs> a cui che mi è caro, e ehm, ma poi comunque si sente molto parlare di, ehm, problemi mentali, ehm, legati o appunto a queste nuove generazioni, mhmm, dovuto ad una serie di fattori, che poi adesso magari andiamo andiamo ad esplorare. Però pare che davvero allora intanto tutti i problemi di salute mentali, ehm, escono fuori in in questa fascia di età, più o meno dall'adolescenz
Mh-mh. Sì, vero.
Ecco questo almeno così dice la l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ehm, per cui anche la scuola, gli istituti scolastici sono molti a molto attenti, ehm, soprattutto in tema di prevenzione.
Mh-mh. Okay. Okay. Quindi, diciamo, l'istituto che viene frequentato da tuo figlio, diciamo, è attento a uhm, diciamo a mhmm, a parlare, a trattare di salute mentale.
E Sì, c'è proprio intanto c'è un servizio gratuito della scuola, ehm, si chiama tu tutoraggio. Ehm, no scusami il tutoraggio, ehm, credo che riguardi più, invece, il percorso scolastico, ma comunque è una forma di supporto, e in realtà volevo volevo citare lo psicologo della scuola. Ehm, c'è questo sportello aperto gratuitamente, accessibile anche in forma, ehm, anonima, nel senso che lo studente può richiedere un colloquio, senza per forza esporsi fisicame
Ah, molto bello. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo, beh questa cosa è molto bella, è molto molto utile, un'iniziativa veramente azzeccata.
Sì, quindi è perché fondamentalmente i ragazzi, hanno bisogno di essere ascoltati spesso, perché in casa loro magari, non riescono, boh.
Mh-mh. No non c'è non c'è questa possibilità. E quindi secondo te cioè quali da genitore, quali sono diciamo i segnali che non bisogna sottovalutare, quando magari si notano dei cambiamenti nei propri nei propri figli.
Eh allora intanto, è- un un'età davvero difficile, perché <sighs> di solito i cambiamenti, ehm, riguardano l'umore. Però sappiamo bene che durante l'adolescenza, ehm, i picchi, i cambiamenti d'umore, eh, eh, eh, sono sono repentini, ehm, sono tipici e sono all'ordine del giorno, esatto. Ehm, certo quando, mhmm, <smacks lips> diventano un qualcosa di cronico, ehm, magari non legato solo al momento, stanchezza, "non ho voglia di fare i compiti", o, ehm, non lo so la routine quotidiana. Quando invece vediamo che, ehm, cambiano proprio delle abitudini del ragazzo, che diventa più introverso, mhmm, magari non gli piace più fare quello che faceva prima, ecco questi son dei segnali proprio, mh, a cui prest evidenti.
Mh-mh. All'ordine del giorno. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Certo, Certo, proprio evidenti. E e, invece ti volevo chiedere perché ad oggi, ehm, diciamo che il tema della salute mentale è molto delicato, è molto parlato, ma continua ad essere molto delicato come tema, no, e magari ci sono anche dei genitori che, ehm, come ti posso dire, tra virgolette, è come se, mhmm, <clicks tongue> "non volessero", diciamo far mhmm, "far vedere" la il il problema di salute mentale del proprio figlio anche un po' per vergogna. Ehm, che cosa consiglieresti a questi genitori? Che azioni bisogna fare? Perché appunto magari molte volte il il genitore o non se ne accorge, oppure magari lo sa però per paura che poi il figlio venga giudicato, o loro stessi magari vengono giudicato come se fosse una malattia, cercano un po' di nascondere la polvere sotto al tappeto.
Mh-mh. Eh, <exhales> allora il tema è ehm, è un p è un problema, ed è molto molto difficile da da affrontare. Ehm, purtroppo noi genitori, io mi includo eh, perché sono genitore e non penso di avere tutte le di di essere la migliore al mondo, di avere tutte le soluzioni. Spesso siamo distratti, perché siam presi dalle nostre attività. Per cui, ehm, uhm, tante volte, ehm, non vogliamo neanche ammettere no, che ci sia un problema, uhm oddio ho conosciuto anche genitori che invece vogliono per forza trovare un problema nel proprio figlio, quindi <chuckles> adesso
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah! <chuckles> okay.
c'è un po' di tutto. Diciamo che noi non abbie quando diventi genitore non non ti danno proprio tutte le istruzioni, quindi, ehm, s e poi siamo diversi l'uno tra gli an
Mh-mh. A quanto pare non c'è non c'è neanche, diciamo, un confine no, tra diciamo, ehm, riconoscere e volere a tutti i costi trovare proprio qualcosa, cioè non c'è proprio un confine tra queste 2 opzioni.
Esatto, esatto. Però comunque noi quando i ragazzi sono adolescenti, questo è il periodo in cui, in realtà, loro iniziano a passare molto più tempo coi coetanei, o comunque fuori dalle mura domestiche
Mh-mh.
ehm, e ed è giusto, eh, che sia così, ehm, non possono sempre stare sotto il nostro cappello, e hanno bisogno di fare esperienze. Però è proprio in questa fase, ehm, in questo periodo della loro crescita che, ehm, è centrale il ruolo della comunità, ehm, della scuola pertanto, perché a scuola passano tante ore. Per cui creare un ambiente sereno, ehm, d'ascolto, ehm, inclusivo, ehm, io credo che sia questo che aiuta e e e proprio queste forme di ehm, di ascolto, questi di cui parlavo prima uno sportello d'ac d'ascolto per i ragazzi.
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Vero. Mh-mh. Certo. E pensi e pensi che mhmm, pensi che questi questi supporti quindi dal da parte della soprattutto della scuola, quindi le istituzioni che vengono frequentate dagli adolescenti siano, ehm, equamente tutti diciamo sviluppati con sportelli di supporto, ehm, con magari anche sostegno da parte dei professori, cioè pensi che comunque sia ad oggi, l'istituzione scolastica è, mhmm, diciamo, mhmm, veramente d'aiuto per la salute mentale dei ragazzi, o c'è qualcosa che comunque sia potrebbero ancora fare ma che non fanno?
Allora, mhmm, <sighs> intanto oggi si fa molto di più rispetto a una volta, perché se io penso alla scuola che ho frequentato ai miei tempi, nei ho fatto le superiori negli anni 90 ecco lì, ehm, le forme di bullismo c'erano e la parola bullismo, ehm, non si conosceva neanche. Ehm, c'erano dei ragazzi che soffrivano e uhm, e c'erano dei ragazzi che prendevano in giro questi ragazzi, insomma, mhmm, però ci si arrangiava un po' e si andava avanti, e ne ne nessuno ne parlava. Adesso invece nelle scuole ci sono centri d'ascolto, ci sono tantissime anche ecco queste funzionano forse anche di più, uhm, nell'offerta formativa ci sono dei corsi extrascolastici, dove si fa lavorare i ragazzi nel riconoscere, esternare le proprie emozioni, o veicolare le proprie emozioni, mh. Quindi teatro per ragazzi questa è una di quelle, l'orchestra, il coro, ehm, di di solito sono tutte forme, ehm, d'arte
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Wow, bellissimo. Mh-mh. Mh-mh.
se senza per fo inclusive assolutamente, non bisogna per forza essere bravi eh
Mh-mh.
ehm, e in cui si cerca di coinvolgere i ragazzi, anche il più timido a perché poi sono proprio quelli che invece non vogliono fare queste cose che, invece, andrebbero
Che poi alla fine alla fine, uhm, danno il meglio diciamo no, escono fuori allo scoperto.
Danno il meglio uhm, sì brava, e mhmm, e ne ne ne ne traggono maggiori benefici
Certo.
perché alla fine è tutto un lavoro che bisogna fare sulle emozioni, e che inizia già da quando sono molto piccoli i bambini, già all'asilo, le elementari, alle medie e tutto ruota attorno alle alle emozioni.
Mh-mh. Certo. E senti ti volevo chiedere, ehm, dato che stiamo parlando di istituzioni, secondo te le altre istituzioni come per esempio, uhm, la ASL del proprio posto dove si vive, ehm, ma anche, mhmm, privatamente, cioè pensi che siano sviluppati? Perché dal punto di vista privato cioè molte persone magari fanno anche un po' fatica economicamente a sostenere delle spese magari di uno psicologo, che al giorno d'oggi comunque non è proprio una passeggiata economica, quindi, uhm, secondo te, uhm, l da parte invece della mhmm, mhmm, della cittadinanza ecco, del del paese dove s dove si vive, c'è abbastanza sostegno per la salute mentale dei ragazzi, oppure diciamo bisogna dare maggiore attenzione, appunto all'istituzione scolastica che è dove passano più tempo, ehm
Mh. Ehm, allora, uhm, per fortuna, la società oggi, almeno nella mia città, ma ho visto un po' in tutte le città, organizza questi centri d'ascolto un po' per tutti, il problema è portarli questi ragazzi nei centri d'ascolto. Eh, eh, per cui secondo me il fatto che l'iniziativa, l'osservazione avvenga dentro un istituto dove questi qua passano comunque, mhmm, la maggior parte del loro tempo, mh, e quindi a loro insaputa comunque ci sia un sistema no, di di osservazione
Mh-mh. Certo. Mh-mh.
ehm, s è è più utile sicuramente. Poi per quanto riguarda invece proprio una volta che è certificato un ehm, un problema di salute mentale, mi sembra che comunque ci siano dei bonus che lo stato elargisce, e adesso non nello specifico non lo so, però so che se ne parla parecchio, e se ne fa molta pubblicità.
Certo. Mh-mh. Okay. Mh-mh, E diciamo ehm, diciamo che, ehm, essendo diciamo genitore, uhm, hai magari, mhmm, fatto dei discorsi a tuo figlio, uhm, diciamo, mhmm, facendogli presentandogli un po' l'età che stava per andare a passare, dicendogli insomma, magari anche i i i rischi che si hanno in adolescenza, no, perché comunque sia, appunto è un un'età molto molto sensibile ai ragazzi, uhm, dove comunque sia, cominciano a, uhm, formarsi i primi pensieri indipendenti, si pensa di essere grandi, si pensa di essere invincibili quindi ehm, quindi hai, ehm, magari fatto un discorso a tuo figlio per, insomma, prepararlo a quello che là fuori c'è insomma, e quindi anche, uhm, diciamo di sensibilizzazione della salute mentale ecco.
<chuckles> Mh. Allora, ehm, sì, ehm, ho provato con mio marito, ma ogni volta che ci imbarchiamo in questi discorsi, cioè lui si mette a ridere dice: "Sì, mamma stai tranquilla che non mi drogo, lo sai che" <chuckles> Cioè
<chuckles> <chuckles> Okay, il classico di tutti i figli.
Sì esatto, ehm, quello che mi sono resa conto, che ogni tanto bisogna un attimo smorzare l'entusiasmo con cui abbraccia determinate correnti, pensieri, perché perché i ragazzi sono così, sono tutti incendiari
<chuckles>
no, per cui manifestazioni: "Che bello, eh." <chuckles> Tornato gasatissimo da queste situazioni, ehm, uhm, s s si rende disponibile a tutti i corsi, tutte le cose extrascolastiche, poi io dico: "Ma un attimo, ragioniamo, come fai a seguire tutte queste cose?" "Effettivamente mamma hai ragione." Mi dice. Ehm, io comunque ecco una su una cosa sono ferrea, ehm, il mantenere degli orari costanti. Secondo me, uhm, l'andare a letto non dico presto perché è anche difficile, eh, mhmm, però non eccedere troppo
Certo. <chuckles> Certo. Mh-mh. Mh-mh.
ehm, cercare di mantenere l il numero sufficiente di ore di riposo e di sonno. E e anche limitare l'utilizzo di ogni genere di video, soprattutto di de de in de in determinati orari della giornata, ecco queste sono delle buone abitudini che io sostengo assolutamente
Certo. Eh. Certo. Certo, cer
e che, tra l'altro per fortuna, mhmm, mio figlio, almeno fino adesso, capisce, <chuckles> ris più o meno rispetta.
<chuckles> Sta portando avanti, okay. <giggles> Senti un'ultima domanda invece, che cosa diresti diciamo a una un ragazzo diciamo che sta attraversando un periodo un po' così difficile per quanto riguarda la salute mentale, uhm, se fosse, ehm, diciamo un altro tuo figlio, che in questo momento non non s non non si sente molto bene ecco, che cosa diresti per affrontare il la la situazione insieme?
Ma, ehm, <sighs> in questo caso quello che funziona di più è l'ascolto, ehm, farlo parlare, capire bene che cosa prova in questo momento, come la vive, come come vorrebbe fosse invece la sua vita, non limitarsi subito a dare dei consigli, questo no. Ehm, quindi l'ascolto è alla base di di tutto.
Mh. <clicks tongue> Okay. Certo. Certo. Allora io ti ringrazio perché mi ha fatto davvero molto piacere fare questa conversazione molto delicata, su un tema molto delicato che, ehm, oggi è di di molta importanza e molto attuale, quindi mi ha fatto molto piacere sentire anche diciamo la la tua storia, e spero di sentirti presto.
Ma grazie a te, io spero di non essere stata troppo generalista, pre pressapochista o superficiale. Ho dato quella che è la mia esperienza. Ti ringrazio. A presto.
<chuckles> Assolutamente. <chuckles> A presto.